ไม่มีเลยค่ะ เพลงหมอลำที่ให้สู้ชีวิตเท่าที่เคยฟังมานะคะ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ถ้าฟังเพลงหมอลำก็จะเป็นแนวฟังแบบสนุก ๆ อะนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนที่เลือกเปิดเองนะคะ หมายถึงว่าเราอาจจะไปเจอในงานที่เขาแบบสร้างสรรค์ อ่า อ่า แบบเฮฮา งานที่แบบสังสรรค์ร่าเริง อะไรแบบเนี้ยนะคะ ตามปาร์ตี อะไรแบบนี้ ที่เขาเปิดเพลงหมอลำ แล้วเขาก็เต้นกันเนาะ อา ก็ ก็จะได้ฟังไปในแนวนั้นน่ะค่ะ แต่ว่าฟังได้นะคะ แต่ก็ไม่ได้ฟังเป็นหลักนะคะ ก็ ก็หมายถึงว่า ฟังก็เต้นกับเขาได้ อะไรแบบนี้เนาะ อือฮึ
อ๋อ เพลงหมอลำ อ๋อ เป็นเพลง ค่ะ ค่ะ เหมือนตามเทศกาล แล้วก็เป็น อืม ค่ะ อ๋อ หมายถึงว่า ปล่อยตัวเองจอย ๆ ไปตามจังหวะอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะ? ไปตามเสียงเพลง อ๋อ พอจะนึกภาพ
อา ใช่เลยค่ะ ก็ ก็ชอบฟังด้วย แต่ว่าไม่ได้ คือเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเบา ๆ แล้วก็สบายใจมากกว่า ส่วนเพลงร็อกกับเพลงแรปที่พูดเมื่อกี้ก็เกิด คือเป็นซาวนด์แทร็กของชีวิตช่วงที่จะต้องฝ่าฟัน คือบางทีเราจะมาซอฟต์อยู่ บางทีก็อาจจะไม่ได้ในเรื่องของสุขภาพเนาะ เราก็ต้อง ฮึบ ๆ นิด นิดหนึ่งเนาะ ใน ในเรื่องของสุขภาพน่ะค่ะ อืม
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยพอฟังคุณเล่ามาค่ะ ก็เหมือนเป็นเพลงที่ เหมือนกับว่าเวลาที่เราต้องการกำลังใจ หรือพลังใจมาก ๆ เนี่ยค่ะ ก็จะนึกถึงเพลงซาวนด์แทร็กพวกนี้ขึ้นมาในหัว ใช่ไหมคะ เพื่อที่จะได้ให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็พยายามปลุกเร้าตัวเองให้ ให้ผ่านปัญหา หรือเรื่องราวนั้น ๆ ไปได้เนาะ แต่ก็เป็นคนที่ฟัง ค่ะ
อา ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ อือฮึ เพราะเพลงพวกนี้เป็นเพลงสนุกค่ะ กระ กระตุ้น กระตุ้นให้โยกหัวได้ อะไรอย่างงี้นะคะ จะทำให้เรา เรารู้สึกว่า เรา สุขภาพเรากระฉับกระเฉงขึ้น อะไรแค่นั้นล่ะค่ะ ประมาณนี้เนาะ
อ๋อ โอ้ ดีจังเลยค่ะ ยังไงเนี่ยคนที่เป็น คนที่ชอบฟังเพลงเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าคนอื่นอยู่แล้ว เพราะว่าในเพลงเนี่ยมันมักจะมีสอน อ่า สอนพลังดี ๆ แฝงคำคมดี ๆ หรือข้อคิดดี ๆ ที่มาจากเพลงเนี่ยค่ะ ยิ่งเป็นเพลงที่คุณชอบแล้วด้วยเนี่ย โอ้ ก็ได้ข้อคิดใน ในมุมมองใน ในคติพจน์ที่ดีในการดำรงชีวิตมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสู้ต่อสุขภาพร่างกาย เอาชนะใจตัวเอง แล้วก็ยังปลุกใจตัวเองว่า เราทำได้ เราผ่านมันไปได้ยังไง เราต้องสร้าง อ่า สุขภาพที่ดีขึ้นมาเนี่ยค่ะ โอ้โฮ ค่อนข้างที่จะเป็นพลังที่ดีมาก ๆ เลยที่รัด ได้รับจากเพลง เพลงหนึ่งค่ะ อ้อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ คุณคิดว่า เพลงที่ฟัง ๆ อยู่เนี่ยค่ะ มันเปลี่ยนไปตามวัย ตามเวลา ตามช่วงโอกาสได้บ้างไหมคะ? สำหรับเพลงที่เป็นซาวนด์แทร็กของคุณเนี่ยค่ะ?
อือฮึ ค่ะ ใช่เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ อือฮึ